Boa. Agora eu tenho uma pergunta, você tem cachorro? <laughs>
Hum. Não, não tenho, não tenho, mas eu adoro cachorro, só que eu não tenho cachorro por causa do do dos meus horários, né, que eu não tenho, assim, horários regulares, né, de eu saio para trabalhar eu É, exato. Mas mas adoro cachorro, gosto muito de cachorro. Meu irmão tem um cachorro e ela ela tem uma, eh, uma personalidade tão engraçada, é uma cachorra tão engraçada. E aí, ele me manda foto, minhas sobrinhas me mandam foto ou vídeo dela. Eu racho de rir, porque ela é muito figura, mas é muito figura.
Jura. E Ah tá, aham. Entendi não dá pra ter uma rotina com ele. Ah tá. Hã. <laughs> Aham. Ai gente. <laughs> Ai é, não, cachorro, adoro cachorro também, mas é que você foi contando, eh, me vem muito assim, ne, aquelas imagens dos Estados Unidos de filme, né, eu falo: "Nossa, cabe um cachorro nisso que você tá me descrevendo", assim, sabe, andar de bicicleta, pegar o carro e <laughs>
Aham. Sim. <laughs> Sim, sim, aham. E eu conheço várias pessoas que fazem isso e tem o cachorro.
Olha só está vendo? É um estereótipo real, né, não é coisa da minha cabeça. <laughs>
Aham. Sim, não, não, acontece. Acontece mesmo, o pessoal de ter 1, 2 cachorros, mas é que eu para mim não não dá. É, é.
Uhum. Oh lá está vendo? Ainda não. É é é é. Não é, eu super entendo, eu também não tenho cachorro, morro de saudade, porque no Brasil eu tinha, né, sempre tive. Aí aqui eu sinto falta também de ter cachorro, mas enfim a a vida ainda não permite ter esses bichinhos com a gente, mas nossa é é esse tipo de hobby é muito gostos,o né, de ter um bichinho pra levar junto, eu gosto. Fazer uma trilha.
Aham, aham. Sim. <laughs> Sim. Sim. Sim, sim, sim. Muito legal, numa parc numa parceria, né?
É é, e falando em parceria você costuma fazer sozinho ou você tipo tem um grupo de amigo, companheiros, companhias?
Então, ultimamente, eh, é que eu sempre assim, quando eu saio nesses lugares assim, eu geralmente eu a tendência é de eu ir sozinho. Ir num parque, sentar, ou eu estou lendo o livro ou simplesmente eu só quero sentar lá pra assistir o pessoal passar.
Aham. Ah tá.

E e aí ela fica numa malinha assim, ela
Ah é boa.
Eu devo até parecer meio engraçado sentado na na cadeira, mas mas eu não me importo, eu adoro aquela cadeira. E já levei pra praia, já levei pra parque e tal. E tenho também uma rede, numa sacolinha bem pequenininha assim
Prático. <laughs> Ai. Hum, boa. Ai aham.
Aí vou passo, passo a rede em alguma árvore e já foi.
Ai gente, nossa que perfeito, eu olha eu adoro também uma rede, nossa, quer É, quer me deixar feliz é pelo menos isso no Brasil acontecia com mais frequência do que aqui, era fazer uma trilha e terminar numa cachoeira, aí você toma aquele nossa, e aí depois você arma a rede e tira aquele cochilo depois do da da cachoeira e aí depois no fim do dia vai embora, assim, nossa que saudade. <laughs>
É. É bom, é bom. Aham, sim. Puxa vida. Nossa que. Sim. Sim. Aham. É. É bom, é bom. Aqui pelo menos tem bastante disso, né, você tem bastan tem tem praia
Boa.
e tem tem as montanhas, né, pra você fazer as trilhas. Então tem bastante atividade. Eu, algum tempo atrás, o que eu fazia era eu tenho uma bicicleta daquelas que desmonta. E ela não desmonta, ela dobra, ela dobra. E aí e aí eu coloco ela no carro e saía pra algum lugar mais longe e andava de bicicleta lá. Por exemplo, indo pra praia, que eu moro mais afastado da praia
Boa. Sei, sei. Aham, hã? Ai, boa. Aham.
E aí na praia tem uma ciclovia bem longa, vixe, ela vai embora. Aí eu ia um tempo, voltava, aí entrava no carro vinha embora. Então é legal assim, sabe, de ter essas possibilidades.
Nossa, aí é legal, né? Nossa.

Sabe, não não o inverno dos É, é frio assim de você ter que colocar um uma jaqueta, um né, um casaco m maior ou um cache um cachecol, assim, mas não é nada como no midwest, né, como eu morei lá, que é neve e gelo. Não, não tem. É.
Aham. É frio, mas Casaco. Aham. Aham. Entendi. Eita. <giggles> Ah, então tá, então é um negócio que mesmo no inverno, dá pra você ir, dar uma pedalada, uma caminhada Boa, boa.
Dá, com certeza, sim. Você só põe uma jaqueta mais leve e vai.
Aham, aham. Um corta-vento, alguma coisa assim, né. Ah, então dá, dá, dá pra comprar os equipamento é é que aí, enfim, na água já é mais outra história, né. <laughs>
É, é. Exatamente, exatamente. É, pois é, aí o da água você deixa para quando está mais quente. Mas dá para fazer mesmo assim durante o durante o ano todo.
Tá com é. Aham. O ano todo. Ah é, então é é legal investir nesse passatempos ao ar livre aí, porque, dependendo do que for, você consegue fazer isso o ano inteiro, né, é mais mais
É. Uhum. Sim, sim, tem possibilidade. É, tem bastante possibilidade. E aí eu sempre tento é, me deixa bem fazer isso, porque realmente, depois de trabalhar ou estar estressado com alguma coisa do dia a dia, é bom sair pra espairecer, né.
Aham. Boa, boa. Aham. Ai, eu concordo, nada como estar no meio da natureza, eh, fazendo alguma coisa física que canse o corpo também, eu acho isso ótimo. Nossa.
É. Sim. Exato. Exato, exato. Aí você aí quando você deita na cama, depois a noite você já está mais tranquilo, mais leve, parece.
Sim, sim. Eu acho que pra mim, faz muita diferença, é a qualidade do sono depois que você faz um um passatempo desse, assim, sabe. Parece que você dorme melhor. Nossa, é ótimo.
É. Aham. Sim. Sem dúvida. Exato, exato. Então olha, pra mais passatempos, que a gente faça mais caminhadas, mais trilhas, <laughs> pra aproveitar.
<laughs> Exato. Que a gente explore esse mundo. <laughs>
Exatamente, exatamente. Olha, então, maravilha, então, bom dia para você. Obrigado aí, de conversar de novo, tá joia.
Ai, muito bom. Igualmente. Igualmente, até a próxima, tchau, tchau.
Até, tchau, tchau.